พอเราย้อนกลับไปดูแล้วเราเพิ่งรู้ว่า มันมีซีซันเยอะมาก
อืม
เราก็เลยตั้ง target ว่า ในทุก ๆ วันน่ะเราจะดูให้ได้วันละตอน
ครับผม <chuckles> ครับ ดีเลยครับ ดี
จนวันเนี้ยค่ะ ก็คือจากอีซีซัน 1 วันนี้ มาถึงซีซัน 21 แล้วแหละ
โอ้โฮ! เรียกว่า ตอนนี้ก็เป็นแฟนตัวยงเลยนะครับเนี่ย
อืม ก็คือถือว่า ใช่ ก็คือถือว่า มัน มันเป็น มันเป็น จะบอกว่า มันเป็น routine ไหม? มันก็ใช่ แต่ว่ามันก็เป็นไรที่ เรา เรามีเป้าหมายในแต่ละวันว่า เราอยากดู เพราะว่าเราตั้งใจว่า เราอยากดูให้มันจบ อืม แต่ แต่ไม่ใช่ว่าโฟกัสแค่นารูโตะเรื่องเดียวนะคะ มันก็มีอย่างอื่นนั่นแหละ ใน ในแต่ละวัน น่ะเนาะ
อืม ครับ อ๋อ ครับ พอ อือ พอคุณหมวกพูดมาแบบเนี้ย ผมเริ่มมั่น มั่นใจขึ้นมาหน่อย ๆ แล้วว่า บางทีเราอาจจะวัยใกล้ ๆ กัน คือ อ่า ใช่ครับ คือ เอ่อ เมื่อก่อนเนี่ย จะว่าไปการดูอนิเมะเนี่ยก็เป็นงานอดิเรกหลักอย่างหนึ่งของตัวบ้านเองเลยเหมือนกันครับ แล้วก็เอะ อย่างพวก อ่า อนิเมะ แบบ เรียกว่า เป็น เขา เขาเรียกว่าไรดี เป็นบทเรียน มาตรฐาน ของผู้ชายทั่ว ๆ ไปเนี่ย ตัวบ้านเองก็ผ่านมาน่า น่าจะเกือบหมดแล้ว หรือไม่ ไม่ใช่ก็ใกล้เคียงเหมือนกันครับ พวก อ่า Naruto Bleach หรืออะไรพวกเนี้ย ก็ แนว ๆ อะไรงี้ ก็ดูมาเยอะเหมือนกันครับ แต่ว่า
อืม ใช่ <chuckles> อืม ค่ะ อืม แล้ว อ๋อ แล้ว แล้วคุณบ้านชอบเรื่องไหนเป็นพิเศษ เหรอคะ?
เอ่อ ถ้าชอบเรื่องไหนเป็นพิเศษ
แบบในดวงใจเลย ไรแบบเนี้ย
โอ้โฮ ตอบยากเลยครับ เพราะ ว่า จริง ๆ ก็ดูหลายเรื่องมากจน จนแบบบางทีก็ลืมไปว่า ถ้าผมตอบว่า เป็นเรื่องนี้เนี่ย ผมจะลืมเรื่องบางเรื่องที่ผมจะไปเลือกทีหลังได้หรือเปล่า แต่ว่า อ่า แต่ก็ต้องยอมรับว่า Naruto ก็เป็น 1 ผมว่าน่าจะเป็น 1 ใน 3
ชอบทุก เรื่อง <chuckles> อ๋อ อืม
ที่ผมชอบได้เลยครับ ประมาณนั้นครับผม
อืม ชอบ ชอบตัวละครไหน คะ?
อ่า ถ้าชอบเหรอครับ? ผมชอบ ครับ ไม่ครับ ผมชอบ อ่า น่าจะเป็นไปทาง Itachi หรือไม่ก็เป็นโฮคาเงะรุ่นที่ 4 ประมาณนั้นน่ะครับ
Sasuke เหรอ? อืม เป็นตัวหลักเลย ในการที่พลิกเรื่องให้นารูโตะต้อง มีเรื่องราวให้มันเกิดขึ้น
อืม